อืม โอ้โฮ ก็ค่อนข้างที่จะ คือเร็วเหมือนกันนะครับ พอตอนแรกที่ไม่ ไม่ท่วมแต่พออยู่ ๆ ท่วม มาถึงบันได ถูกไหมครับ? ก็เข้า อันนี้ คือ เข้าในบ้านหมดเลยใช่ไหมครับ? ถึงบันได โอ้ แล้วของ ข้าวของเสียหายไหม? ณ ตอนนั้นน่ะ ยกทันไหมครับ?
ใช่ อืม ใช่ ใช่ ใช่ เลย แล้วเหมือน อืม โอ้โฮ ตอน ตอนนั้นก็มันยังมีแบบ ตู้หลายตู้มาก ที่มันหนักมาก ๆ ที่แบบ โอ้ มันต้องปล่อยไปแล้ว มันก็ประมาณแบบ โอ้โฮ เกือบ 10 ตู้มั้งคะ ที่ยกไม่ทันแล้ว แล้วก็พวกมอเตอร์ไซค์ คือ ยกขึ้นที่สูงหมดเลย คือ ตอนนั้นน่ะมัน อ่า ตี 3 เนาะ มันถึงตาตุ่ม แล้วก็ประมาณตี 5 อะค่ะ น้ำ ถึงเข่า แล้วแบบน้ำมาไวมากในบ้าน แล้วก็หน้าปากซอย ไอ้ ไอ้ ไอ้หน้า ถ ใน ในซอยอะค่ะ ถนนในซอย ก็คือถึงอกแล้วตอนนั้น คือแบบ แล้วก็แบบ กะ ยังดีที่แบบการแจ้งเตือนในมือถืออะ มันยังดังอยู่เลยอะคุณ แบบ ข่าวสารมันยังแบบ บอกอยู่ว่า เออ มันจะมีน้ำระดับน้ำที่ ส เพิ่มสูงขึ้นอีกนะ ให้อพยพอีกอะ จนแบบ ตอน นั้น ก็เครียดนะ อืม
อือฮึ ครับ อืม ครับ โอ้โฮ ตอนนั้นคุณ คุณ คุณยังไม่ตัดสินใจอพยพกันถูกไหมในบ้าน? แล้ว แล้ว แล้วสุดท้าย ณ ตอนนั้นยัง ยังตัดสินใจอยู่ไหม? ว่ายัง ยังอยู่ ยังไม่อพยพหรือยังไง? ณ ตอนนั้น
ช ใช่ อืม โอ้ อืม คือส่วนตัวเนาะ เนื่องจาก อะ อะ แล้วเป็นพ่อแม่เนี่ยมีอายุแบบ 50- 60 ก็ถือว่าเยอะนิดหนึ่งเนาะ เขาก็เป็นห่วงแบบ สมบัติ อา ทรัพย์สมบัติพวกของในบ้านด้วย แล้วก็บวกกับที่บ้านเนี่ยมีชั้น 2 ชั้น สาม ที่มันแบบ ยังสามารถอยู่ได้ค่ะ ก็เลยส่วนตัวเนาะที่บ้านเนี่ยไม่ได้อพยพไปอยู่ศูนย์พักพิง แล้วก็มีญาติ ๆ เนี่ยมาอยู่ด้วยค่ะ แต่ส่วนใหญ่แล้วคนที่เหมือนบ้านชั้นเดียวเนาะ หรือว่าบ้านได้รับผลกระทบเสียหายมาก ๆ ตอนที่มันมีข่าวออกมาว่า ให้อพยพเลยอะค่ะ ก็จะมีพวกหน่วยงานของเทศ บาล ที่แบบเอาเรือต่าง ๆ อะ มาขนคนไปยังแบบศูนย์อพยพต่าง ๆ ค่ะ ศูนย์พักพิงต่าง ต่าง เยอะมาก ๆ เลย ก็ยังรู้สึกดีที่แบบ โอ้ เขามีอะไรนะ แบบ SMS ที่แบบแจ้งเตือนดังมาก ๆ อะ ให้เราแบบว่า ตระหนักอยู่ในทุก ๆ ช่วงเวลาว่าแบบ เฮ้ย อะไรมันจะเกิดขึ้น เพราะว่าถ้าให้ตามอินเทอร์เน็ต หรือว่าข่าวสารในออนไลน์อะ คือ ตามไม่ได้เลยค่ะตอนนั้น
ครับ อา ครับ อืม อืม ครับ อืม ครับ อืม อือฮึ ครับ

โอ้โฮ คือน้ำลด แล้วยังมีสัตว์เลื้อยคลาน มีพวกตัว อะไรบ้างครับ? งู อะไรอย่างงี้เหรอครับ? หรือว่ายังไงครับ? อ้าว
ใช่ โอ้โฮ มีงู มีตะขาบ เพราะว่าเหมือนพี่ชายอะ พอน้ำมันเริ่มแห้งเนาะ เขาก็เหมือน ไป ไปเปิดอะไรนะ ฝาหน้ารถอะค่ะ เพื่อที่จะดูแบบว่าเครื่องยนต์ ต่าง ๆ เนาะ เพราะว่ารถที่บ้านทุกคัน ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ มด รถมอไซค์อะ จมกับน้ำหมดเลยอะ รถยนต์ประมาณ ห้าหก คัน คือจมไปหมดเลย ใช่ แล้วก็จังหวะที่เปิด อ่า กระโปรงหน้ารถเนาะ เพื่อที่จะดุเช็กเรื่องสภาพเครื่องยนต์น่ะค่ะ งูเห่าตัวใหญ่มากคุณ แบบขด อยู่ หน้ากระโปรงหน้ารถอะ
โอ้โฮ ครับ อะฮะ โอ้ อือฮึ อืม อุ๊ย อันตรายจังเลยครับ แล้วทำไงครับ?
ใช่ เราก็แบบ โอ้โฮ ตอนนั้น ก ใช่ อันตรายมาก ๆ ตอนนั้น คือแบบ พยายามจับเนาะ มันก็เข้าไปอยู่ในตัวเครื่อง เราก็ไม่สามารถจับได้ค่ะ จนสุดท้ายแล้วอะค่ะ มีคนเห็นจังหวะที่มันออกมาพอดี แล้วก็ตีแบบทัน
อะ ฮะ ครับ